Che poi ho terminato, eh, con secondo i tempi corretti, con, ehm, abbas uhm, s facilità insomma, senza troppi intoppi. E, ecco, arrivati però alla fine del ciclo universitario ricordo che c'era questo bivio
Sì, sì. Bene. Sì.
cioè se continuare a investire su di me
Sì, e quindi cosa vuol dire questo? In che senso?
e quindi, non so, diversi miei coetanei per esempio sceglievano un master.
Esatto, per per entrare un domani magari in mondo accademico, insomma quello s quello quello quella cosa lì, diciamo, no?
Mhmm, non solo il mondo accademico.
Non necessari non necessariamente, okay. Ma cos'altro cos'altro potev cos'altro potevi vedere in un master, tu, cos'altro vedevi? Con la
Non necessariamente, però per avere Allora, il master serve per, ehm, ottenere una specializzazione. Quindi presume che uno scelga, ehm, davvero un percorso, ehm, su cui voler approfondire le proprie competenze per poi andare, sì, magari a fare il ricercatore in ambito accademico
Certo. Sì, certo, punto.
oppure invece proporsi poi, uhm, come esperto, come consulente invece in in qualche, mhmm, realtà di non lo so, e
Uhm, sì, qualche attiv qualche qualche impresa, qualche qualche grande grande gruppo, cosa certo, certo. Beh in It in Italia non è che sia da quello che si sente, vabbè più all'estero, generalmente, no, magari perché qua- qua si dice no, qua si dice che i cervelli fuggono anche a un certo momento, spesso e volentieri, e poi magari ritornano. Vabbè comunque tu que a quel punto lì per cosa hai pensando a questo poi cos'hai cos'ha cos'hai visto? Cosa hai pensato?
Esatto. O studiare all'estero, certo.

Ma, sì, avevo una laurea che per fortuna ti dava questa preparazione trasversale, uhm, e ti forniva mhmm, <tsk> forniva una figura proprio adatta a, uhm, entrare, e a soddisfare le richieste, uhm, del del settore privato.
Erto.
Per cui competenze, comunicazione, linguistiche, informatiche, tecniche, uhm, sociologiche, insomma, mhmm, v veramente una figura un po'
Mh. Come si dice, sì.
così a 360 gradi e e
Eh, esatto, esa A largo a largo spettro largo spettro, anche. <chuckles>
e capace di Sì, ma poi, sai, quelli erano gli anni in cui, uhm, Internet era appena nato, il computer, quindi arriva un giovane e queste competenze ce le ha, e riesce anche a portarle. Sì, sì, porta proprio delle de delle conoscenze innovative in un ambito lavorativo come un ufficio dove
Preparato in queste Certo, certo, certo. Eh, poi, probabilmente hai fatto un colloquio, hai detto con u cos'era una ditta, un una un una cosa grossa abbastanza era?
Ehm, no, la mia prima esperienza in realtà è stata una piccolissima azienda che aveva creato un sito di e-commerce
Vabbè, comun Comunque voglio dire nel nel colloquio avrai avrai anche incontrato avrai soddisfatto quello che era le aspettative probabilmente di colui al col quale hai parlato, no, voglio dire, eh. Avrà avrà valutato: "Questa è una persona, insomma, che può fare al nostro caso."
Sì, sì.